Ya benim hayatımın son yıllarında, ııı, ilginç bir şekilde, yani, bana ilginç geliyor, değişik bir durum oluşmaya başladı. Ben biraz daha, ııı, eskiden, çok eskisine kıyasla, çok daha farklı olarak, böyle, daha, eee, sağlıklı ürünlere yönelme, eee, daha, işte, ben neler yapabilirim, eee, gibi, biraz da "ay yok işte o zararlıdır" algısı geldi bana. Eskiden asla böyle bir insan değildim. Şu an 34 yaşındayım, 30' larımın ortasındayım. Eee, yani bir 30'lu yaşlarıma kadar böyle bir şeyim yoktu. Yani, ö övünerek söylemiyorum bunu maalesef, böyle, paketli gıdalar da tüketiyordum, cipsler, eee, işte, krakerler, bayılırım. Böyle şeyle asitli içecekler ya çok severdim. Hâlâ çok seviyorum bu arada. Ama bana bir böyle, bir güncelleme geldi sanki ve, eee, yani, belki, i işte, ara, ara, tabii, eee, ev doktoruna gidip kan tahlilleri vs. de yaptırıyorum, işte, mesela koles kolesterolüm orada mesela yüksek çıktı, biraz da irsî bizde maalesef. Zaten, sınırda, yüksek olduğunu ben yıllardır biliyordum yani 25' imden beri biliyordum. Ama son zamanlarda, mesela, ııı, son 2 yıldır falan, <swallows> çok daha yüksek bir seviyede başlıyor ve ben de, eee, il ilaç kullanmak istemiyorum bu noktada. Eee, ev doktorum bana dedi ki mesela, son işte a 6 ay öncesini 5 ay öncesinde, hani, "Son 1 kez daha izin veriyorum sana, hani, bunu düşürdün düşürdün beslenme tarzında, düşürmedin, eee, ilaç desteğine başlamamız gereken bir noktadayız." Dedi. Ben de o daha da bir artık şey oldum, o noktada daha da, eee, tetiklendim diyeyim. Artık neredeyse paketli gıda hiç hiç almıyoruz. Sürekli zaten zeytinyağıyla yapıyorum, işte, yediğim peynirin yağına kadar yani, eee, şey yapma ş çok çok az yağlı almaya çalışıyorum mümkün mertebe, gibi gibi böyle bir durumdayım. Eee, ama, yani, seçim yapmakta zorlanıyorum çünkü çok, hep hayatımda olan bir şey olmadığı için yani, benim için görece yeni bir durum olduğu için biraz zorlanıyorum. Bu konu hakkında biraz konuşmak istedim, hatta varsa tavsiyelerini alırım, çok da iyi gelir.
Hı hı. Evet. Hı hı. Harika. Hı hı. Evet. Süper. Hı hı. Tabii, elbette. Öncelikle market alışverişlerinde böyle sağlıklı seçimler yapmak niyetle başlasa da, eee, bir yorgunluk olabilir, markete böyle, özellikle aç gitmek, böyle, eee, gözü de aslında, eee, aç aça, eee, sevk eder. Eee, fiyatlar ve rafların cazibesi arasında zorlaşabilir. Yine istemediğin şeyleri kendine alırken bulabilirsin. Eee, çoğu zaman da bunlar suçluluk hissi yaratabilir. Oysa bu durum bilinçsizlikten değil de, böyle birden çok fazla uyaranla aynı anda karar vermek, eee, arasında hani zorlanman diyebilirim. Eee, zorlanman son derece insani ve anlaşılır, bunu gayet iyi anlayabiliyorum. Eee, marketler sağlıklı seçimleri, iii, zorlaştıracak şekilde tasarlanabilir. Bu özellikle senin hatan değil, aslında bir sistemin hatası. Eee, onların da birazcık, eee, kâr gütme, hani satış, eee, gibi, eee, durumları oluyor. Eee, önce, eee, bu tavsiyelerden öncesinde bu durumu daha iyi analiz etmek için sana soru sormak istiyorum. Eee, genel olarak, eee, böyle, herhangi bir gıdaya bir alerjin var mı? Özel bir beslenme tercihin var mı? Laktozu sindirebiliyor musun? Gluteni sindirebiliyor musun? Bir şişkinlik yar yaratıyor mu bunlar sende?
Evet. Maalesef. Doğru. Maalesef. Olabilir. Anladım. İii, yani, öyle, belirleyici çok şükür ki, işte, öyle, şeker hastalığı gibi, eee, bir, iii, ya da, işte, alerji gibi bir durumum söz konusu değil. Sadece bahsettiğim gibi bir kolesterolüm, eee, yüksek, son demlerindeyim ilaç öncesi. Eee, bir o durumum var ama çok şükür ki yine hasta, eee, konumunda değilim. Zaten olmamak adına, düşürmek adına kendim evde bireysel olarak neler yapabilirim, onu düşünüyorum. Eee, biraz laktozla ilgili bir sıkıntım olduğunu fark ettim. Onu da ama, yani, yaklaşık 5 yıldır laktozsuz süt, laktozsuz, eee, işte, krema gibi <clicks tongue> ulaşabiliyorsam eğer ki bunlara ulaşabiliyorum, ne güzel. Eee, bir ona dikkat ediyorum. Zaten unlu mamulleri, yani, evet, severim ama çok hayatıma a a almak istediğim bir şey değil, biraz vicdan azabı çekiyorum onları aldığım zaman. Kilodan da çok hoşlanan birisi değilim, hani, gereksiz kilo şeklinde düşünüyorum ya da bağırsak sağlığı açısından da çok iyi gelmiyor. Dolayısıyla zaten genel olarak sağlıklı besleniyorum ama benim oradaki, ııı, problemim şöyle oluyor: Eee, şimdi biyo ürünlere ulaşıyor olmak, eee, maalesef çok masraflı. Eee, b b burada ben o o konuda çok zorlanıyorum. Yani daha sağlıklı alternatif bulamıyorum kendime, o biyo ürünlerini karşılayamıyorum ama peki, alternatifinde ne yapabilirim, onu bilemiyorum.
Evet. Anladım. Hı hı. Anladım. Tamam, eee, birazcık daha, eee, ka birazcık daha bende bir şeyler şekillendi. Ama bir sa 1 tane daha sorum var bununla ilgili. Eee, şimdi sen, eee, böyle abur cuburu çok sevdiğini de söyledin bana. Eee, buradan böyle bir durumda, böyle stresli olduğunda ya da üzüntülü durumuna girdiğinde, eee, bu abur cubur yeme isteği artıyor mu? Herhangi bir son dönemde böyle bir olay yaşadın yaşadın mı ya da yaşadıktan sonra bayağı bir pik seviyesine ulaştı mı?
Elbette. Maalesef. Eee, oluyor, ne zaman oluyor, onu düşünüyorum. Eee, bazen, eee, ya, çok aç kalabiliyorum. Ben biraz çünkü böyle kahve, su, smoothie, böyle sıvı şeyleri çok fazla tüketiyorum. Bu da, ııı, e, açlık hissiyatımı çok bastırıyor. Eee, genelde yemek yemekten zevk alan birisiyim ama çok da ilginç, tezat bir şey daha var. Çok uzun süre aç kalabiliyorum ben ve hiç aç kalmışım gibi gelmiyor. Yani, eee, çocuk gibiyim, açlığımı, tokluğumu anlamıyorum o konuda bazen. Hâlbuki yemek yemeyi de yediğim zaman çok severim, yani 2 porsiyonluk da yerim yersem ama dediğim gibi, açlığımı anlamıyorum. Muhtemelen içtiğim kahve, sütlü kahve, smoothie'ler işte yeşil çaylar, onlar muhtemelen beni, eee, tokluk hissini destekliyor ama vücudum aç ve ne oluyor? Ben bir anda, ııı, şekerim düşmüş gibi, ay, elim ayağım titriyor ve bir an "Ay, bir çikolata yemem lazım." gibi bir hissiyata geliyorum. Bir böyle bir durumum var. Eee, y yani, hani, o onu da birazcık şey yapmaya çalışıyorum aslında, böyle kuru erik, kuru kayısı gibi daha sağlıklı alternatife yönlendirmeye çalışıyorum.
Evet. Anladım. Hı hı. Anladım. Hı hı. Tamam, eee, peki, emm, tabii şimdi sağlıklı alışveriş irade değil aslında bir strateji işi olduğunu birazcık benimsemek gerekiyor. Eee, bir sepette her zaman ideal olmak, eee, zorunda da değil. Böyle, küçük iyileştirmelerle uzun vadede büyük, iii, farklar yaratılabilir. Eee, markete girmeden önce, eee, bir böyle zihinsel olarak bir çerçeve kurabilirsin. Yani alışverişten önce, eee, kendine şunu söyleyebilirsin, mesela, eee, "Amacım, böyle, ben diliyle kusursuz beslenmek değil de, vücuduma biraz daha iyi bakmak.", diyebilirsin. Eee, bu cümle de aslında ya hep ya hiç tuzağını azaltabilir. Eee, e, tabii burada, eee, şu an, eee, sen de daha böyle sağlıklı seçimler yapmak istediğin için bana geldin, durumun da farkındasın, eee, bu sürecin de, eee, değiştirmek istiyorsun. Eee, ilk başta da söylemiştim aslında açken insan, eee, böyle, eee, gözü görmeyebiliyor, ilk başta gözünün doyması gerekiyor. O yüzden, eee, açlık, karar merkezini zayıflatabilir. Mümkünse alışveriş öncesinde karnın do dolu olarak giderse böyle gereksiz ürün alınımını birazcık azaltmış olursun. E, tabii şimdi sen daha böyle organikten bahsettin "Nasıl olabilir? Birazcık pahalı oluyor.", dedin. Eee, bunlarda tabii organik olanlar, eee, birazcık daha pahalı olabiliyor. Buralarda marketlerin indirim günlerini, eee, hani, takip etmek, hani, iyi olabilir. Eee, e, tabii burada aslında, eee, bir şekilde düzen ve rutine binerse aldığın, emm, ürünler ilk başta sebze, meyveler, sonra proteinler, işte, tahıllar ya da, hani, en sona keyfilik ürünleri koyabilirsin. Tabii ki de keyfilik ürünler yiyeceksin, tabii ki de abur cubur veya, işte, eee, çikolata tarzında, ödüllendirme tarzında şeyler yiyeceksin ama sınırında ve dozunda yemek her zaman daha güzel. Ne dersin?
Doğru. Tamam. Anladım. Kesinlikle. Evet. Değil mi? Olabilir. Yani, doğru söylüyorsun. Eee, ben, eee, bir kontrol listesiyle gitmiyorum mesela alışverişe giderken. Tamamıyla içgüdüsel, yani, o gün, eee, ki yani kadın olarak da bizim hormonlarımız belirli aralıklarla işte iniş çıkışlar yapıyor ve buna göre de bizim, işte, bu çikolata ihtiyacımız vs. de çok değişebiliyor, tatlı ihtiyacımız falan. Eee, mesela ben oralarda da çok yenik düşüyorum. Yani, e, zaten belirli bir listem yok, duygusal olarak da zaten vücutlarım hormonlarım benim elimde olmadan da bir şeyleri böyle, eee, saldırganca bir ruhla böyle işte cips de yemek istiyor, çikolata da yemek istiyor, aaa, o asitli içeceği de içmek istiyor falan. Kendimi kaybediyorum bazen gerçekten. Sonra eve geliyorum, diyorum ki işte, o ihtiyacımı karşıladıktan sonra, "Ya ben neler almışım?" Yani şöyle söyleyeyim sana, çekmecemi açtığımda, mutfaktaki bir erzak çekmecem var benim, eee, ve onu açtığımda yani 1 ay, 1,5 ay olmuş ben bir kraker çeşitleri almışım. Bir de 1 tane de de değil, birkaç tane. Eee, çok da sevdiğim bir kraker, eee, ama mesela doldurmuşum. Bir de böyle stokçuluk yanımda var o açlık anında, yani o dürtüsel anlarda. Ya, mesela 1,5 aydır duruyor, yani tarihi geçecek belki bi bi eee, bir zaman sonra, yani, hani, eee, tüketmemişim de, demek ki vicdanım el vermemiş. Ama onlar çekmecede duruyor. Çünkü ben o kadar çok stoklamışım, almışım ki o anki açgözlülükle, eee, gibi gibi sorunlar yaşıyorum ama doğru söylüyorsun. Yani, bir, eee, bir tok gitmek, ben bunu biraz kaçırıyorum. Biraz za ne zaman zaman bulursam gidiyorum aslında, tok ya da açlığa çok dikkat etmiyorum. Eee, bir ona dikkat edebilirim belki, yemek sonrasında bir planlayabilirim. Eee, bir de bu u u belki yerine daha sağlıklı alternatifler bulabilirsem kraker yerine. Eee, bilmiyorum, var mı öyle bir önerin? Yani ne koyabilirim onun yerine acaba?
Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Evet. Hı hı. Tabii. Eee, mesela onun yerine daha böyle, emm, hazır ama belki zamanın olmadığını söyledin ama akıllı seçenekler olabilir. Mesela dondurulmuş sebzeler, meyveler olabilir. Eee, kendin böyle yulaftan, emm, kendi, emm, eee, bisküvilerini, krakerlerini yapabilirsin. Eee, hani, bunları yapmak, eee, bazı, eee, bazı durumlarda zaman alsa da genel olarak çok kolay ve pratik oluyor. Eee, dondurulmuş meyveleri kullanabilirsin, eee, kendin dondurabilirsin veya kurutabilirsin. Eee, bunlar tabii ki de, eee, etki eder. Eee, tabii ki de, eee, her sepet bir öğrenme alanı aslında bir hata değil. Eee, burada nazik ve gerçekçi ve, hani edilebilir bir seçimlerle bedenin de, zihnin de rahatlamış olacak. Eee, zaten sağlıklı olmak da mükemmel olmak anlamına gelmiyor ama sağlığını korumak kendini korumak anlamına geliyor. O yüzden, eee, bu sürecin de farkında olduğun için, eee, bu süreci değiştirebilecek gücü de sahip olduğunu da görüyorum. O yüzden her şey daha güzel olacak yakında.
Hımm. Anladım. Doğru. Değil mi? Umarım. Yani, doğru söylüyorsun, bir sürü de bunun için, eee, YouTube'da videolar var. Yani, bir sürü sağlık tarifi yapıp, eee, hem canım sıkılıyor, aslında onlarla da vakit geçirebilirim, doğru söylüyorsun. Ya, çok teşekkür ederim, inanılmaz iyi geldi bu konuda seninle konuşmak. Ben tavsiyelerine uyacağım. Eee, çok keyifliydi, çok teşekkürler.
Evet. Rica ederim. Benim için zevkti. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Görüşmek üzere, hoşça kal.